يعني بصراحة هي خالته مش مش تيتة، يعني هي ال الأساسي هي خالته هي اللي كانت أساسي اللي معرّفانا الوصفة دي أو هي اللي حببتنا فيها آآ، بعد كده بقى هي اللي خلّت كلّه بقى بي بيحبها ويعملها ونرجع لها دايمًا "طَب أضبطها إزاي؟ طَب أعمل كده إزاي؟" فهي اللي كانت البداية بصراحة، آآ ف ب بنرجع لها دايمًا لمّا نكون حابين نسألها عن تفاصيل فيها يعني وكده آآ، بس فهي اللي عرفتها لنا آآ بعد كده بقى يعني آآ خلاص كذا حد، يعني أنا جوزي داقها مثلًا عند ماما، فلأ عجبته، فلأ يعني دايمًا بقى بيقول لي إن: "أنا عاوز أكلها" ومش عارف إيه، فبقيت أنا باعملها علشانه كمان يعني وكده، فحاسّة إن الموضوع بيكبر، يعني ال ال ال الوصفة بتخرج أيوه الوصفة بتخرج برّه العيلة.
امم. أنتِ ج جرّيتِ ريقي بصراحة. جرّيتِ ريقي وهتخلّيني أطْلع أعملها. بس آخُد الوصفة منِك الأول كويس، وبعد كده هادخل أعملها على طول يعني، طَب أنتم عندكم يعني وأنتم بتعملوها مثلًا، بتعملوها مثلًا مَرّة في الأسبوع؟ مرتين في الأسبوع؟ فيه توقيت معيّن مثلًا بتعملوها على الغدا، على العشا؟
أيوه.